Meu Deus, mas por quê?
Meus pais achavam muito irritante e sem graça, mas eu adorava.
Nossa, p o meu já os meus pais achavam que tinha alguma coisa maligna por trás. <laughs>
<laughs> Juro do ai, mas já escutei esse boato dos Teletubbies.
Juro. É, que tem um lado meio sombrio, meio obscuro, sabe. Eu adorava assistir.
Sim. Ai, eu já ouvi também. Mas, confesso que não sei, né, não sei. <laughs>
Ai, eu adorava assistir esse, Castelo Rá-Tim-Bum
Uhum.
e a Turma do Cocoricó.
Turma do Cocoricó. Ai, sei.
A Turma do Cocoricó.
Sim.
Você você pegou essa época?
Sim, a do Cocoricó. Sim. <laughs>
A da t a é, da TV Cultura. Meu Deus, que nostalgia. Agora
Uhum. Aí tinha, eh, depois eu peguei LazyTown.
LazyTown, eu não sei.
Lazy então, acho que era na Nickelodeon, eu acho.
Me ah, mas essa da parte aí, eu já não tinha canal fechado. <laughs>
Ah, viu. Aí tinha os Backyardigans.
Cara, que legal, nossa. Eh, fala e tudo com musiquinha realmente nossa, do Castelo Rá-Tim-Bum.
E tudo com musiquinha, né, realmente engraçado como esses desenhos de infância, eles todos têm musiquinha.
Aham. Verdade. É que a do Castelo Rá-Tim-Bum, que que o ratinho tomava banho, nunca esqueci aquela música. Nunca, nunca, nunca, nunca. Mas, olha, eu vou te falar.
<laughs> Nossa, são coisas que realmente ficam.
É verdade. Mas eu adorei te ouvir aqui agora, adorei compartilhar você me trouxe muitas lembranças da infância.
<laughs> Sim, claro, eu também adorei ter essa com você. Foi muito legal. Até a próxima.
Obrigada.